อยากทราบนิดหนึ่งอะนะครับว่า ในประสบการณ์ชีวิตของคุณเนี่ย เคยรู้สึกว่า มีอาหารบ้านเกิดเมนูไหนไหมครับ ที่คุณรู้สึกว่า ก็ยังทำกินมาตลอดอะเนาะ ถึงแม้ว่าบางทีก็ เราย้ายไปอยู่ไกลบ้านแล้ว แต่ว่าเมนูเนี้ย ก็ยังทำกินอยู่เรื่อย ๆ อะไรแบบเนี้ยครับ พอมีไหม?
อ๋อ มีค่ะ แล้วก็มีเยอะมาก ๆ ด้วยนะคะ ไอ้เมนูจากบ้านเนี่ยค่ะ ต่อ จะให้ย้ายไปอยู่กับเพื่อน หรือไปเรียนกับเพื่อนเนี่ยค่ะ ก็ยังผูกพัน แล้วก็นึกถึงรสชาติเดิม ๆ เสมอ ไม่เปลี่ยนเลยค่ะ อา
โอ้ เยอะด้วย อืม อา งั้นแสดงว่า ตัวคุณเองเนี่ย ก็ต้องเรียกได้ว่า เป็นคนที่ ทำอาหารเก่ง หรือว่าอาจจะแบบทำอาหารตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมครับเนี่ย?
ค่ะ ก็ไม่ถึงกับเก่งค่ะ แต่ก็พอได้ค่ะ เพราะว่าชีวิตอะค่ะ ก็เริ่มตั้งแต่สมัยวัยเด็ก ๆ แล้วอะค่ะ ประมาณ ป. 4 เนี่ยค่ะ ก็ต้องเริ่มทำกับข้าวกินเองแล้ว เพราะว่าเนื่องจากตอนนั้นน่ะค่ะ อา เพราะว่าตอนนั้นน่ะค่ะ คุณแม่คุณพ่อเขา ก็ค่อนข้างที่จะทำงานเหนื่อยเนาะ ตอนนั้นน่ะค่ะ ก็คิดได้เองเลย โรงเรียนอาจจะสอนมาด้วยความ เรื่องความกตัญญูกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ เราอะก็จะเป็นคนที่คิดแบบว่า อุ๊ย ทำยังไงดีนะที่ทำอาหารไว้รอเขาหน่อยไหม เขากลับมาเขาจะได้กินเลย เขาจะได้ไม่ต้องมาทำอะไร หรือว่าเขาจะไม่ต้องมารับผิดชอบภาระอะไรเราอีก อย่างเงี้ยค่ะ เริ่มจ้น เริ่มต้นจากตรงนั้นเลยค่ะ
อืม อ๋อ โอ้โฮ! ทำเร็วมากเลยเนาะ อืม อือ โอ้โฮ! อือ อ๋อ อืม

เมนูแรกสมัยเด็ก ๆ อะคะ อ่า ทุกวันนี้อาจจะไม่ ไม่ได้มองว่า ยากนะคะ แต่สมัยนั้นน่ะ เด็กวัยประถม อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ถือว่าค่อนข้างยากนะ มันเป็นเมนูไข่เจียวธรรมดานี่แหละค่ะ แต่มันยากตรงที่ว่า เราก็ค่อนข้างจะตัวเล็กเนาะ แล้วไอ้เตาแก๊สเอย อะไรเอยเนี่ยค่ะ มันก็ค่อน ค่อนข้างที่จะสูง เรา เราก็เลยจะต้องหาวิธี หาโต๊ะ หาเก้าอี้ ที่มัน พอที่จะทำให้เราเนี่ย สามารถเหยียบ แล้วก็ขึ้นไปทำอาหารได้อะค่ะ อ่า อันนี้แหละค่ะ ก็คือประเด็นหลัก ๆ เลย ไอ้เมนูน่ะไม่ยากหรอก แต่องค์ประกอบของการทำอะยาก ยากตั้งแต่เปิดแก๊สแล้ว เชื่อไหมคะ? ว่าตอนเด็ก ๆ เนี่ย เราก็ไม่รู้หรอกเนาะว่า ไอ้เปิดแก๊สเนี่ย มันต้องหันไปทางซ้ายหรือทางขวา ก็งม ทำนานเหมือนกันค่ะ จนไปสังเกตที่วาล์วแก๊สอะว่า เขาหันลูกศรไปทางซ้าย เราก็เลยแบบ โอ๊ย! เปิดไปทางซ้ายนี่เอง ดี ตอนนั้นบ้านไม่ไฟไหม้ เพราะว่าเราก็แบบ เอ่อ เรียก ว่า ลองผิดลองถูกด้วยตัวเองอะ อืม
อืม โอ้ อา อ๋อ! โอ้! อื้อฮือ อ๋อ อ๋อ อุ๊ย! โอ้โฮ! อืม อ๋อ โอ้! อืม ก็ฟังดูแบบว่าเสี่ยงภัยนิด ๆ เนาะ เป็นการทำอาหาร ที่แบบ เหมือนผสมการผจญภัยเลยเนาะ อ่า แล้วอย่างงี้ ไข่เจียว เราก็แบบว่าลองทำมาแล้ว ใช่ไหมครับ? แล้วแบบเนี้ย มันมีเมนูไหนไหมครับ ที่ว่า เอ่อ อาจจะเราทำ หรือว่าคุณแม่ทำก็ได้ แล้วก็คือแบบว่า เรารู้สึกประทับใจ จนทำให้เรารู้สึกว่าเนี่ย บางครั้งบางช่วงชีวิต ช่วงบางช่วงของชีวิต แม้ว่าเราจะย้ายไปอยู่ไกลจากที่บ้านแล้ว แต่เราก็ยังทำเมนูนี้ทานอยู่แบบเนี้ยครับ? อืม
<chuckles> ใช่ ใช่ค่ะ เออ ใช่ แต่ว่ามันคุ้มค่ามาก แน่นอนเลยค่ะ เมนูที่คิดถึงคุณแม่ตลอดเลย ก็คือเมนูผัดกะเพรานี่แหละค่ะ ง่าย ๆ เพราะว่าเราอะ เป็นคนชอบทำผัดกะเพรา แล้วแม่เขาอะ จะเป็นคนที่ค่อนข้างรู้ใจเนาะ เวลาที่ไม่มีเมนูอะไร อยู่ในดวงใจอะค่ะ คุณแม่เขา ก็มักจะทำผัดกะเพราหมูสับ ง่าย ๆ นี่แหละค่ะ แต่รู้ไหมคะ ไอ้รสชาติ ที่แม่เค้าปรุงมานั่นนะคะ มันก็อร่อยทุกครั้งเลยที่ได้กิน รู้สึกไม่ผิดหวังเลยที่ได้กินผัดกะเพรา มันไม่เคยมีสักครั้งเลย ที่กินผัดกะเพราแม่แล้วไม่อร่อยอะค่ะ ประมาณนั้นเลย แล้วมันก็เป็นสาเหตุ ค่ะ
อ๋อ ผัดกะเพรา อืม อืม อา เรียบง่าย อืม โอ้! อืม! แล้วอย่างเงี้ย